<smacks lips> Şimdi, benim şöyle bir durumum var: Ben buraya, eee, yurt dışına, yani, Türkiye'den, eee, kızlarımın eğitimi için geldim, eee, ve onlarla birlikteyim. Bu 5'inci senemiz. Eee, bu arada da işimle ilgili bayağı, böyle, bir, emm, dinlenme zamanı yaşıyorum. Çünkü, benim işim Türkiye'de, eee, bir eczacıyım ve, işte, yüksek lisans yapıyorum bir yandan burada durabilmek için, eee, eczaneyle ilgili yani. Neyse ama bu, tabii ki, eee, yine de, hani, arada bir gidiyorum, işte, yazın tamamen oradayım yoğun çalışıyorum bazen, böyle, hani, 2 ay, eee, kalıyorum. Onlar, burada kalıyorlar falan gibi, yani, öyle bir düzende yaşıyoruz. Ama, eee, şunu fark ettim. Ben, böyle, bayağı, işte, dinlenmeye, günü, böyle, rahat rahat geçirmeye, eee, sonra ne bileyim, kendi hobilerime çok fazla zaman ayırmaya falan o kadar alışmışım ki bu süreçte, mesela, yazın, işte, 4 ay <swallows> ve sonbaharında, yani, devamında yaz, tabii ki, 4 ay değil ama 4 ay boyunca hiç çıkmadan eczanedeydim ve, böyle, çok çalıştım. Eee, o kadar yorulduğumu fark ediyorum ki ben, buraya nasıl geri döneceğim, nasıl o tempoya tekrar alışacağım? Biraz, böyle, hani, eee, konuşmaya ihtiyacım var açıkçası. Belki biraz da tavsiyeni de dinlerim.
Hı hı. Tamam. A! Harika. Hımm. Evet. I hı. Anladım. Tabii. Her zaman, seve seve g eee, seninle bu konuyu konuşurum. Öncelikle birkaç soru sormak istiyorum tam, daha net anlayabilmek için: Şimdi siz, eee, yurt dışında bir, eee, düzen oturtuyorsunuz şu anda çocukların eğitimi için ama sen sık sık gidiyorsun ve gittiğinde de 1-2 ay, eee, minimum kaldığın oluyor, yazın 4 ay, dedin. Eee, şimdi, bu, geri dönüş olacak mı Türkiye'ye o zaman birkaç sene içerisinde oradaki iş devam ettiği için? Yoksa yurt dışında, emm, bir iş, eee, kurmayı mı planlıyorsun yine eczacılıkla alakalı?
Tamam. Evet. Doğru. Eee, görünen o ki, eee, dönüş olacak. Çünkü, eee, çocuklarım, işte, üniversite yaşına geldiklerinde. Eee, ikisi de aslında farklı yollar çizmek istiyorlar kendilerine. Yani, biri Amerika'ya gitmek istiyor. Biri de ya Hollanda'ya ya da İngiltere'ye gitmek istiyor. Eee, o yüzden de benim artık, ben bu arada, şu anda, İspanya'dayım. Eee, burada kalmamı, eee, gerektirecek de çok fazla bir şey olmuyor, o noktada. Ben de aslında böyle anlattım ama işimi çok seviyorum. Yani, eee, çok isteyerek ve severek yapıyorum aslında ama, eee, dolayısıyla da, hani, dönmeyi düşünüyorum tabii ki. Fakat, işte, orada beni, neler bekliyor, o düzene tekrar nasıl alışacağım, işte, burayı özleyeceğim, yani, böyle, biraz arafta kalmış hissediyorum kendimi aslında.
Hı hı. Çok güzel. Tabii. Süper. Hı hı. Çok iyi anlıyorum seni, tabii ki böyle bir dönemde, işe geri dönme konusunda kaygı hissetmen, hani, "Yapabilecek miyim tekrardan?" Böyle, monoton belki de gelecek sana. Eee, çok eee, a anlaşılır bir şey, eee, çünkü uzun bir aradan sonra kendini tam hazır hissetmeyebilirsin, yani, bu duygu sadece sana, eee, özel değil, kim, eee, aynı şartlarda olsa, eee, bir, eee, çekincesi olur. Eee, o yüzden seni çok iyi anlıyorum. Eee, bakalım, eee, sana nasıl tavsiye verebilirim konuştukça, şu, aklıma geldi: Hani, böyle, kendine bu konuda baskı, eee, yapmasan, eee, o anda, eee, düşünsen bunları, şimdi bazı şeyleri planladıkça, eee, korkar o insan, hani, "Nasıl olacak, yapabilecek miyim?", işte, "Beni neler bekliyor?" hani, biraz, eee, kaygıyı arttırıyor bu sorular. Belki, eee, geriye dönüş, eee, olduğunda, eee, o zamanki şartlarda bir baksan, eee, durumuna, eee, nasıl hissettirir seni bu?
Evet. Yani. Hıı. Haklısın. Tabii. Yani, çok güzel, eee, söylüyorsun aslında. İnsan, eee, çok sevdiğim bir kitapta okumuştum: "Geçmişin, eee, üzüntüleri ve geleceğin endişeleriyle insan bugünü yaşayamaz" diye, Dale Carnegie'nin bir kitabıydı. Ama, eee, çok doğru, bunun da böyle olduğunu biliyorum elbette. Ama biraz da, böyle, hani, emm, insan bundan galiba kendini çok da, eee, sıfırlayamıyor. Yani, bu düşüncelerden kurtulmam, eee, çok kolay değil, onu demek istiyorum. Çünkü çok uzak bir gelecekte değil bu. Yani, benim çocuklarımın işte 2 senesi falan var mesela, eee, üniversiteye, eee, başlamaları için. Eee, dolayısıyla da, aslında, birazcık da, böyle, hani, bunları düşünüp, işte, konuşup, eee, bir planlar yapabilirim. Çünkü şöyle ihtimaller de olabilir, belki, işte, eee, kızlarımdan bir tanesi Amerika'ya gitmek istiyor, dedim ya, onunla gitmek istemem açıkçası. Çünkü, yani, hem, eee, çok uzak geliyor bana Amerika. Yani, annem var benim çünkü ülkemde ve ondan da çok ayrılmak istemiyorum. Çok uzaklara gitmek istemiyorum. Amerika'ya gitmem ama diğer kızım yine Avrupa için de bir üniversite tercihleri yapacak olduğu için acaba diyorum, "Onunla yine gider miyim, yine dönmez miyim?" Yani, bu düşünceler, böyle, eee, biraz da, hani, "Eczaneye dönmekten mi kaçıyorum acaba?" O yoğun iş temposuna gibi de düşünüyorum, gibi gibi yani.
Hı hı. Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Tabii. Hıı. Haklısın. Hıı. Hı hı. Böyle bir ihtimalin olması da, aslında çok güzel, yani, eee, uzaktan, eee, çalışmaya, yani, arada bir çalışabileceksen, neden olmasın, yani, kızlarının yanında bir süre daha kalabilirsin. Bu, eee, kaçmak değil de şu anki yaşadığın, eee, aslında, yaşamını, eee, sevdiğinden kaynaklanıyor. Yani, sen de aslında farklı ülkeler, farklı kültürler, eee, tanımayı ve kendine zaman ayırmayı aslında çok, eee, mutlu etmiş seni. Eee, bu anlamda da aslında şanslısın, yani, hani, eee, açık kapılar var sende. Eee, tamam Amerika belki şimdi sana çok uzak gelebilir ama, eee, arada bir neden olmasın, yani, orayı, Amerika'yı keşfetmek için de, eee, gidebilirsin, kızının düzenini görmek için de. Eee, bu anlamda, mesleğinin sana, eee, sunmuş olduğu, aslında, eee, bir, eee, rahatlık da var, yani, bu da güzel bir şey. Eee, çünkü oturmuş bir düzenin var Türkiye'de ve, hani, işler bir şekilde devam ediyor, güvendiğin insanların elinde. Eee, sen de böyle arada gittiğinde de, eee, aktif olarak çalışabiliyorsun kaldığın yerden. Eee, o zaman, eee, bunu biraz daha kendine sıkıntı hâline getirmektense, eee, "Tamam, benim 2 kızım, biri orada biri burada, eee, arada bir onları ziyaret edebilirim ve bu vakitlerde de kendime yine, eee, hobilerimi, işte, yeni keşfedilebilecek yerler, kafeler, restoranlar, yeni insanlar, hani, eee, bunlara biraz daha, eee, odaklanabilirsen, kendini daha da iyi hissedebilirsin bence, ne dersin?
Evet. Olabilir. Doğru. Tabii, tabii. Tabii. Haklısın. Güzel. Ya, şöyle, tabii ki haklısın söylediklerinde, eee, kulağa çok hoş geliyor. Kafeler falan kısmı özellikle, hobiler kısmı. Bir de ben, eee, öyle bir alıştım ve zamana yayıldım ki şu anda. Eee, İstanbul'da yaşarken gerçekten, böyle, yani, artık ambale olmuş şekilde, eee, yoğun bir hayatım vardı. İşten, asla kafamı kaldıramıyordum, <swallows> kendime zaman ayıramıyordum. Böyle, gitgide kaybolduğumu hissediyordum. Eee, biraz da, hani, çocuklarımın, işte, hem dünyaya açılmalarını istedim ama dediğin çok doğru. Ben de birazcık hem dinlenmek istedim hem bir macera, yani, güzel bir macera olsun istedim. Hem de şuna inanıyorum: Bir şeyi, böyle, hani, yaptıktan değil de yapmadıktan sonra insan daha, işte, pişman olur, diye bir söz var ya. Emm, yani, denemek istedim açıkçası, yani, bu duruma. Eee, ve bana da tabii ki iyi geldi. Yani, eee, biraz durdum, kendi içime döndüm, doğaya daha çok, böyle, zaman ayırabildim. Ya, bu yaşadığımız yer de, yani, evin altına indiğim anda, kuş sesleri ve büyük büyük ağaçlar başlıyor. O ağaçları takip edip yürüdüğüm zaman, işte, eee, yapay bir göl, ya, içinde kuğular falan, yani, eee, tabii ki bu güzel bir hayat. Ama inanır mısın, "İşimi de çok seviyorum." dedim ya, <swallows> gittiğim zaman da böyle bir an, böyle, hoşuma gidiyor, kendimi daha tatmin olmuş hissediyorum. Sanki bazen de buradaki bu durağanlık kendimi, eee, işe yaramaz da hissettiriyor. Yani, bir işimin olması da bir yandan da hoşuma gidiyor. Mesela, tamamen vazgeçemiyorum da yani işimden. Sadece çok yoruldum galiba ve, böyle, hani, ancak kendimi buluyorum gibi geliyor. Eee, sonrasında da, yani, belki de gerçekten işimle devam edip, hani, uzun yıllar, böyle, kendimi çok yormadan, yine, eee, başka eczacılar çalıştırılabiliyor eczanede, biz öyle yapıyoruz. Eee, o şekilde, hani, güvenilir bir şekilde demiştin ya, az önce, yine, hani, her şekilde iyi hizmet verebilmek ad adına da tabii ki. Yine öyle çalışmaya devam edip, hani, daha, eee, az eczaneye giderek, hani, eski hayatım gibi değil ama yine bir ayağım orada, bir ayağım burada gibi, belki olabilir.
<chuckles> Hıı. Haklısın. Doğru. Kesinlikle. Elbette. Harika. Hı hı. Evet. Anlıyorum. Hı hı. Olabilir. Evet. Hı hı. Tabii ki. Ya, şimdi eczacılık eee, mesleği de zor bir meslek. Okuması ayrı, kazanması ayrı. O yüzden de, eee, yani, böyle, oturmuş bir düzende düzeni de bozmak istememen çok, eee, normal. Bu konuda haklısın ama bence şu anda, eee, 2'sini birden çok iyi idare ediyorsun, yani, hani, eee, arada bir oraya gidip, eee, bakmak, eee, eczacılık mesleğinden de uzak kalmamış oluyorsun, eee, yani, başarı hisleri aslında burada seni, eee, karşılıyor, yani, hani, birilerine yardımcı olabiliyorsun, okuduğun mesleği layıkıyla yerine getirmişsin, yapıyorsun. Yani, bu, eee, güzel bir şey, seni dolduran bir şey bu noktada, mesleki açıdan. Eee, öbür tarafta da kızlarınla vakit geçiriyorsun, yeni yerler keşfediyorsun, yani, hani, belki de uzun zamandır ötelediğin ve beklediğin alanlar şu anda se seninle beraber. Orada da kendini geliştirebiliyorsun sosyal anlamda. O yüzden, eee, yani, şu an buradan, eee, sen seni, hani, çok, eee, şanslı ve, eee, güzel, eee, beklentilerin olduğu, eee, dönemler bence, eee, bekliyor. E <chuckles> o yüzden ben, emm, <smacks lips> hani, içini ferah tutmanı, eee, diliyorum. Hani, eee, bakalım sana hayat neler getirecek? Olumlu getirecek bence çünkü eee, hem yurt dışında bir ayağın var hem, eee, Türkiye'de devam eden bir mesleğin var. Eee, aileni de ço istediğin zaman görebilirsin çünkü çocuklar da büyümüş durumda. İstediğin zaman, eee, Türkiye'ye tekrar, eee, geli gelebilirsin. Eee, Avrupa'da çok yakın bir, eee, ülkeler zaten, hani, hemen Türkiye'ye çok sıklıkla uçaklar var. Eee, o yüzden, eee, hani, kendini kasmadan, eee, sıkıntıya sokmadan... Bakalım, çocuklar bir kazansın üniversiteyi. Sen, eee, hangi ülkede, bakalım, eee, kızın okuyacak. Eee, orayı keşfetmek isteyeceksin belki de. Bir deneyeceksin. Yani, hani, bir bakacaksın, eee, sevecek misin? Belki o zaman o dönemde, eee, dönmek isteyeceksin, yani, her şey olabilir. Sadece geleceğe olan kaygını, eee, biraz hafifletmek için, eee, çok fazla, eee, yoğunlaşmak, eee, biraz endişe edebilir. Güzel, eee, şeyler, eee, bardağın dolu, eee, tarafından baksan daha güzel olabilir.
Teşek Olabilir. Tabii. Olabilir. Ay, harika! Evet. Doğru. Belki. Anlıyorum. Yani, eee, doğru söylüyorsun. Bir de insan bazen o kadar kayboluyor ki bazı düşüncelerin içinde, kendine dışarıdan bakan bir göz, hatta onu, böyle, hani, tanımayan bir göze gerçekten ihtiyaç duyuyor. Çünkü ben şimdi çok yakınlarımla bunu çok konuşmak da istemiyorum. Hani, insanların düşüncelerini yanlış yönlendirmek de istemiyorum yakınlarımla. O yüzden, yani, böyle, farklı bir açıdan, eee, şanslı olduğumun söylenmesi açıkçası biraz, böyle, beni de tekrar, eee, rahatlattı. İçim rahatladı, yani. Böyle, bir, eee, düşüncelerim netleşti, berraklaştı. Bir ferahlık sardı içimi gerçekten. Çok teşekkür ediyorum bu, eee, doğru tespitlerin, güzel yorumların ve tavsiyelerin için. İyi ki konuşmuşum seninle, diyorum.
Haklısın. Doğru. Sevindim. Harika. Rica ederim. Her şey gönlünde o gönlünce olsun. Hoşça kal.
Hoşça kal.